Siguro ano una kung 'di naman kailangan yung isang bagay, kunyari yung mga plastik yung mga lalagyan ng mga produkto, yung mga, ano ba yung mga tin foil ba yung mga ganon mga tetra pak. 'Wag ng gumamit ng ganun o kaya gumamit na lang kadalasan ng mga pwedeng hugasan yung katulad ng mga, mga pangka ayun yung mga yung mga pang-ano sa pagkain ganun kutsara tinidor yung mga ganun. Kasi kung lagi tayong gagagamit nung mga, mga disposable ba kong tawagin.
Mm. Tama tama. Oo, tama tama. <clears throat> Tama, tama sang-ayon ako diyan. Oo.
Lalo lang ano eh, lalo lang nagkakaroon ng problema sa basura. Ayun nga yu yun nabanggit ko kanina, 'Yon din yung nag nagiging sanhi ng madalas na pagbaha.
Tama, tama, tama. Tama. Sang-ayon ako diyan.
Tapos yun nga, may mga ibang bagay madalas na mabaho yung mga daan yung mga daanan ng mga kanal ganun. Eh ikaw naman para sa'yo?
Tama, tama. Eh, para sa 'kin na ano, ah yun nga eh mag-reuse ng mga bagay 'di ba, kase sinabi mo na yung mga lalo na yung mga plastic containers imbis na itapon natin agad, eh, puwede pa naman na 'tong gamitin ulit 'di ba? <clears throat>
Oo, malaking bagay yung ganun. Oo.
Kumbaga ah mag-go-grocery ka ngayon eh wala ng plastic wala ng mga bolseta nalang so bibili ka ng eco bag, 'di ba tapos susunod kong ano, susunod kong bili ulit eh dadalhin ko na yung eco bag na binili ko dati, 'di ba, tapos makatipid ka pa. 'Di ba?
Oo. Oo kasi. O, totoo 'yan.
Tsaka ano rin.
Kasi mot puwede mong magamit siya eh pwede mong magamit pang-araw-araw yung eco bag.
Oo tama, tama. Tsaka ano din tsaka mag-recycle siyempre.
Ay oo sobrang importante ng pagre-recycle
Kung ano yung mga meron sa bahay niyo tulad na ano bote, lata 'di ba, kaya mga karton.
O yung mga goma, oo yan karton.
Eh, ah, i-ano mo sa junk shop para mapagkakitaan mo 'di ba?
Mapakinabangan ulit oo.

Napakagandang proyekto na meron kayo ngayon sa inyong barangay, sa inyong komunidad. Kasi sa gano'ng paraan kahit 'di araw-araw yung paglilinis talaga sa mga daan, sa mga kanal, kahit papaano an lumilinis 'yung kapaligiran. Tapos nababawasan 'yung, 'di kanais-nais na amoy. 'Yung mga gano'n ba. Kasi siyempre pag maglalakad tayo sa labas, 'di natin gusto 'yung makalat, 'yung mabaho. 'Yun, sa gano'ng paraan talaga, napakalaking ano, napakalaking impact talaga sa kapaligiran.
Oo. Oo, nga, oo, nga. Tama, tama. Sang-ayon ako diyan. Kumbaga ano din dapat ano, dapat kasi kung
Tsaka ano 'yon?
Sama-sama kayo mas mabilis 'yung ano, mas mabilis
Ang resulta. Oo, totoo 'yan.
Ah, malinis 'yung ano, ang resulta, 'di ba?
Tsaka ano talaga, maganda 'yung ano niyo 'yung mga proyekto niyo, kasi nagiging ano mga bata na nakikita 'yung mga ginagawa ng matatanda eh, siyempre. Kalaunan gagayahin din talaga. Oo, magiging mabuting ehemplo talaga.
Oo, tama. So magiging ehem ehemplo, 'di ba? Tama, tama. Kumbaga ano, kumbaga, gagayahin din nila kasi 'yun nga eh, 'no, 'yung mga ano matatanda nga naglilinis tayo pa kaya, 'di ba? Baga magiging ano sila magiging aware.
Oo. Tsaka maganda din pati na ano dapat merong sa mga basurahan.
Kumbaga dapat ano din, may mga pala palatandaan na ano ma "Uy dito ilalagay 'yung ano" Nabubulok, tsaka
Oo tsaka, 'di nabubulok.
Dito 'yung mga recyclable, 'di ba?
Tsaka dapat meron din yung
Kumbaga parang mas may guide, kumbaga may ano sila, 'di ba?
Oo. Tsaka dapat 'yung bawat ano din, bawat poste merong nakalagay na signage na, "Bawal magtapon dito," 'yung mga gano'n, 'di ba?
Tama, tama. Tama at ayun ano, ah, maraming salamat, ang ganda ng pinag usapan natin.
Maraming salamat.